Alors, moi, tu vois, heu, je suis un petit peu embêtée parce que, heu, je ne sais pas reconnaître quand j'ai vraiment, vraiment faim et quand, heu, j'ai juste, bah, envie comme ça, de grignoter. Parce que c'est vrai que je suis, en fait, heu, une vraie gourmande. Heu, j'aime manger, heu, j'adore ça et surtout je n'arrive pas à résister à certaines tentations. Donc quand je sais que j'ai à manger dans mes placards ou dans mon frigo et ben, naturellement, je vais aller ouvrir, heu, le placard, heu heu, le frigo. Donc moi, peut-être dans ma tête, je vais avoir l'impression d'avoir faim mais au final, je sais, au fond de moi, que ce n'est pas de la faim. C'est de l'envie c'est de l'envie parce que je vais imaginer, avant ça, peut-être, heu, comment je vais manger certains aliments et vraiment, ça m'embête, ça m'agace, ça m'énerve un peu. Parce que, heu, j'aimerais bien, un petit peu, bah, limiter ça, contrôler ma faim, contrôler mes envies et heu, surtout, bah, ça permettra aussi, in fine, de, peut-être, aussi, contrôler mon poids.
Mmh mh. Ouais. D'accord, ouais. Ouais. D'accord. OK, je comprends. D'accord, OK, ben, oui, non, il y a une il y a une vraie problématique, hein, quelque part, hein, heu heu, quand on essaye, heu, bah, justement de, heu, de d d d'avoir une vie un petit peu plus saine et que, heu, ben, voilà, on ne s ne sait pas forcément, heu heu, résister à la tentation. C'est, heu, c'est c'est quelque chose, heu heu, d'assez d'assez compliqué. Heu, dis dis-m dis-moi, heu, par rapport à toutes ces envies-là, heu heu, est-ce que c'est quelque chose, finalement, que tu as toujours eu? Ou c'est c'est assez récent, finalement, de, heu, le le fait que tu tu cèdes?
N oui. Oui. Heu, oui. Alors oui, heu, effectivement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, d'ailleurs, bah, j'ai perdu du poids parce qu'avant, heu, j'étais, heu, bah, depuis petite, en fait, j'étais grosse, j'ai toujours été grosse et heu, j'ai toujours aimé, heu, bah, manger, en fait et c'est vrai que même à l'époque, bon, ma ma mère, ma grande sœur se f moquent un petit peu de moi, heu, à l'époque, je menaçais même, heu, les enfants, heu, pour qu'ils me donnent mon goûter, hein, donc j'étais vraiment, heu, hem, la caricature de de, heu, voilà, les les films américains, de la méchante, heu, voilà, qui demande le goûter aux enfants, heu oui, bah, un petit peu parce qu'au final mais je pense que c'était une carapace. Heu, je souhaitais, heu, après analyse, je souhaitais, heu, que les gens, les enfants, mes camarades aient peur de moi parce que c'était une façon pour moi de me protéger afin de ne pas avoir de moqueries. Je le sais, je sais que c'est ça, heu, je faisais ça, heu, pour ça, parce que je sais que j'avais, heu heu, entre guillemets «j'étais pas dans leurs normes», dans les normes, voilà, sociétales, surtout avant. C'était quelque chose encore plus, heu, compliqué. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus accepté mais c'est vrai que du coup, comme, heu, j'apparaissais pas même à la télé, heu, il y a les poupées ne me ressemblaient pas, heu, donc du coup, j'avais un petit peu, heu, bah, c'était une caricature, je me caricaturais et heu, voilà, j'étais, heu, peut-être, heu heu, la méchante dans la cour de récré, donc c'est vrai que, heu, cette faim, au final, j'ai jamais su la contrôler même, heu, au final, heu, à la maison, quand mes frères et sœurs, quand mes parents achetaient, heu, des du fast-food, eh ben, heu, à chaque fois, heu, <chuckles> bon, là, j'en rigole, hein, mais bon c'est pas très marrant, j'ai vraiment cette problématique quand même avec la nourriture où, heu, je pouvais regarder mal, heu, mon petit frère ou ma petite sœur, sorte de façon menaçante pour que, heu, ils aient un petit peu le stress et me donnent la fin de leur burger. Heu, c'était grave quand même, hein, ouais, ouais, c'était quand même grave, hein, heu
D'accord. OK. Ah. D'accord, OK, ouais. Mais non, moi, je suis sûre que non. <chuckles> Ouais. Ouais. D'accord! OK. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord. D'accord, ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais, ouais, non, mais je là là là, c'est certain que, voilà, il y a il y a certainement eu beaucoup de, heu heu, beaucoup de choses sur lesquelles, heu, il a fallu que que que tu travailles, hein et heu et et mine de rien, enfin, voilà, je sais que tu as pris du recul par rapport à à cette époque mais je sens quand même que tu es tu es passée par, heu heu, par différentes étapes, heu, ben, déjà, l'acceptation, heu heu, de de de ton corps et tu as raison, peut-être qu'il y a encore, heu, une certaine, heu, dizaine d'années, heu, ben, voilà, il y avait, heu heu, qu'1 seul modèle qu'on heu, qui était représenté, heu heu, dans les médias et cetera, donc c'est c'est c'était difficile de s'accepter lorsque, ben, voilà, justement, on n'était pas forcément dans les normes et heu et le fait que tu parles de de de carapace, heu, quelque part, bah, voilà, c'est, heu, c'est c'est c'est quelque chose qui montre, ben, malgré tout ta ta fragilité et heu et et et et et le fait que, heu, bah, dé dé derrière, heu, tu tu cherches, ben, heu, à être heu, à te montrer plus agressive que tu ne l'étais, ben, c'est, heu, c'est tout tout tout ça, effectivement, heu, est très parlant et je suis vraiment, heu, désolée que tu aies eu, ben, à à à subir, heu heu, tout ça et que, ben, malgré tout, enfin, les, heu, les les les quelques mauvais comportements alimentaires que que que tu as eu, heu, ben, étant, heu, ét étant petite, heu, se reportent dans dans dans ta routine alimentaire, heu, actuelle c'est c'est com heu, j'entends. Ouais.
Oui. Oui. Ouais. Oui. Mmh mh. Oui. Oui. Oui. Oui, oui, effectivement, c'est quelque chose, heu, au final, hem, c'est quelque chose qui qui qui n'a peut-être pas guéri, même si, heu, bah, aujourd'hui, j'ai j'ai perdu quand même pas mal, heu, pas mal de poids, mais heu, je me bats toujours contre, bah, ces démons et heu, je pense que quand même, heu, c'est quelque chose qui est, hem, qui est mental, heu, peut-être qu'en France ou même dans le monde, heu, on voyait pas forcément ça comme, heu, une maladie mais je pense vraiment qu'il y a, heu, le rapport avec la nourriture, hem, c'est comme une enzyme, quelque chose qu'on a, heu, en nous, heu, qui, heu, qu'on peut peut-être pas contrôler et je me permets de le dire, ça, parce que ça m'arrive et c'est ce que j'ai et parce que j'ai eu l'occasion également de d'avoir, heu heu, voilà, un médecin m'avait donné un un médicament qui me permettait de contrôler ma faim, c'était trop bizarre, j'avais plus faim! J'avais pas je pensais plus à la nourriture mais vraiment et je mangeais que quand, heu, j'avais envie et c'est pour ça, je pense et d'ailleurs, heu heu, peut-être en France, c'est peut-être pas si, en France, c'est devenu c'est autorisé maintenant, heu, je pense que les molécules de tout ce qui est, heu, Ozempic ou en France c'est un autre, j'ai oublié le nom mais aux États-Unis, voilà, c'est quelque chose, heu, que les médecins, heu, donnent, hein, c'est autorisé maintenant. Avant, heu, c'était, heu, des voilà, des sujets controversés, mais maintenant c'est quelque chose autorisé et je me demande s'il y a pas aussi une molécule qui permet en justement, de couper cette faim-là, heu, mais je pense vraiment que c'est un vrai sujet et peut-être, heu, bah, c'est comme, heu, d'autres sujets, hein, il y a des sujets qui concernent les femmes qui sont peut-être moins étudiés par la médecine alors que d'autres sujets qui concernent les hommes qui vont être plus poussés, heu, par exemple, heu, chez les femmes, heu, par rappo par exemple, à la fer les problèmes de fertilité et cetera. C'est peut-être moins, heu, développé ou il y a moins de recherches à ce niveau-là et je pense que, heu, en tout cas, me concernant, je peut-être que je me trompe, hein, mais voilà, non, c'est quelque chose que j'ai effectivement, heu, pu, heu, constater avec, heu, bah, mon mon expérience, heu, il y a quelque chose qui fait que des fois, j'arrive pas à contrôler dans mon cerveau cette envie et c'est même plus, je pense que c'est même pas de la faim, c'est des envies.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui. Mmh mh. D'accord. D'accord. OK. Mmh mh. D'accord, ouais. OK. Ouais. Ouais, ouais, effectivement, ouais, ouais. Mouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, mais heu, après avoir des envies en soi c'est pas tant le la la la problématique, hein, heu heu, l là, aujourd'hui, ben, je pense qu'il y a il y a vraiment une émotion, heu heu, une émotion, en fait, qui qui se cache derrière, ben, voilà, le réflexe que tu as d'ouvrir le placard et d'a et et et de manger la 1re chose, heu heu, qui qui qui te tombe sous la main, heu, d du coup, tu me dis que, finalement, tu as fait un exercice aussi avec, heu, avec ton médecin qui est qui qui t'a aidée, alors forcément, c'était pas, heu heu quelque chose, heu qui pouvait, heu, durer sur le long terme, heu heu, parce que ça ça ça a changé ton comportement alimentaire mais auj aujourd'hui, du coup, hem, tu ne tu tu n'as pas la possibilité, finalement de, heu, de de de de reprendre peut-être quelque, heu, quelque part, heu heu, ce ce enfin, je sais pas ce que ce complément, en tout cas, que ton médecin t'a conseillé, heu, pour pouvoir te te réhabituer, heu, au au fur et à mesure, heu, du coup, heu, vers, heu heu, des des réflexes un peu plus sains?
Oui. Oui. Hem, heu, bah en fait, en ce moment, j'aimerais bien bah, heu, pouvoir, heu, m'auto, heu, contrôler si possible, heu, peut-être sans, heu, l'utilisation, heu, de de médicaments, heu, s si ça serait possible, mais c'est vrai que, hem, si jamais je ne peux pas, bah, oui je ferai peut-être appel à mon médecin mais en fait, heu, hem, il y a des médicaments, par exemple, heu, on parlait tout à l'heure enfin je parlais de l'Ozempic, hem, tous les médecins ou les nutritionnistes vont pas vous le te le, heu, le donner, le prescrire parce que ça va dépendre d'un IMC. Heu, d'un d d'un poids. C'est vrai qu'avant, moi, j'étais en surpoids. Maintenant, heu, voilà je suis, heu, un peu plus dans bon, j'ai quand même des formes, mais heu, voilà je suis plus, heu, voilà dans dans les normes, on va dire. Heu, donc heu oui donc c'est c'est don donc oui c'est quand même bien surtout pour la santé, heu, surtout pour la santé c'est c'est c'est super. Du coup, heu, c'est pour ça que le médecin je pense pas que si je lui demande, heu, il voudra pas, parce que là si je veux perdre des kilogrammes, voilà c'est 2-3 kilogrammes c'est esthétique et heu, ça voilà ça sera pas pour, heu, cette action là, en fait.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord. Oui, oui. Ouais. OK, mais heu, ouais, dis, heu, vas-y. Finis. <chuckles> D'accord. Mais é é effectivement, hein si, heu, aujourd'hui, heu, ton, heu, ton métabolisme, en tout cas, ne se prête plus à à une aide, heu, extérieure et que toi-même tu es dans cette démarche finalement de de te motiver pour, heu, pour manger, heu, correctement et ben, franchement, je t'en je t'encourage, heu, à à à poursuivre dans cette voie et c'est vraiment, heu, quelque chose, heu, quelque chose de top, hein, que que tu tu tu réussisses finalement, heu, à, hem, à à savoir ce qui est, heu, ce qui est bon pour toi et heu, a après ben, voilà, heu, c'est c'est c'est c'est entendable que que la routine, heu, n'est pas, heu heu, aussi facile à mettre, heu, en place, heu, que ça. Heu, est-ce que quelque part, heu, tu as appris en fait, heu, à à à reconnaître, voilà, les signaux physiques, heu, qui vont, hem, heu, correspondre à la faim? Donc c'est-à-dire, ben, voilà, c'est des, heu, c'est c'est c'est c'est la pause déjeuner, heu, je je sens mon, heu, mon ventre gargouiller, ça, ça veut dire que j'ai faim ou alors des signaux émotionnels ou heu, ben, heu, v voilà, tu as une pen pensée peut-être qui te traverse, heu et là tu vas aller attraper un biscuit? Est-ce que, heu, tu arrives un peu un peu à faire le distinguo entre les deux?
Mmh. Merci. Ouais. Oui. Oui. Oui. Mmh mh. Bah, je pense que le distinguo, oui, il se fait comme tu le dis là très bien, c'est que, heu, lorsqu'on a le ventre qui gargouille, bah, c'est qu'on peut avoir faim, mais aujourd'hui dans nos modes de vie, je me demande vraiment si, heu heu, on attend, en fait on n'attend même plus d'avoir faim. On a des heures, par exemple, voilà, le matin je me réveille, je vais manger, heu, midi, l'heure du repas et après il y a le soir et c'est vrai que j'ai pas l'impression, heu, d'avoir trop ces signaux où j'ai très faim ou ça va être vraiment exceptionnel, en fait.
Mmh mh. Ah d'accord, ouais. Ouais, ouais, mmh, j'entends. OK. Heu, OK mais dans dans ce cas là, heu, dans dans ce cas-là, du coup, tu manges à heure fixe ou heu, tu arrives enfin malheu malheureusement tu arrives à à à grignoter entre ces heures de repas?
Oui, heu, je vais manger à heure fixe mais j'arrive à grignoter parce que c'est vrai que pendant les heures fixes, je vais pas manger énormément aussi, donc du coup, ce qui creuse un petit peu cette envie peut-être de grignoter, heu, entre les repas, donc c'est peut-être aussi là la problématique que je devrais, heu, peut-être, heu, arranger, avoir des repas beaucoup plus complets, je pense.
D'accord. Mouais. Effectivement ouais, je pense que là tu tu tu mets le doigt sur quelque chose, heu, d'assez important mais heu, oui, oui pense pen pen penses-y, heu, effectivement à à avoir des repas bien plus denses pour, heu, pour compléter, ouais.
Oui. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai, bah, c'est c'est c'est une bonne piste aussi, heu, comme ça, ça me permettra de de moins avoir envie, cette sensation de de vouloir grignoter. En tout cas, merci beaucoup pour, heu, ton écoute, ça m'a fait du bien de discuter avec toi.
Mais je t'en prie.